あの今日は、ちょっとアドバイスをいただければなと思うことがありまして。
はい。
えっとですね、私があの、趣味でテニスをやってるんですね。でありがとうございます。で、そのテニスっていうのはテニスクラブがあって、そこに所属していて所属というかま、あ、えっと、ま、会員費を払うとかではなくて、アカウントを持っていればそこでやっている、あの、プロがやるレッスンに参加できるひ費用を払って参加できるっていう形のテニスクラブなんですね。
はいはい。 はい、いいですね、すごい。 はい。 はい。 はいはい。 はい。 ほう、なるほど。 はい、え。 はい。
で、そでもそのテニスクラブっていうのは、あの、私たちが住んでる市から委託
はい。
え、業務委託を受けて、えっと民間の会社が経営してるんですよ。
はい。 はい、なるほど、うん。
はい。で、えっと、今ですね、あの、そのテニスクラブが、ま、結構コーチとかもいろいろ採用して有名になってきて、あの、いろいろな市ほううちの市ではない市民の方ではない人たちがどんどん、どんどん入ってきて
はい。 はいはい。 はい。 うんうんうん。うんうんうん。
で、その方たちがあの、なんでしょう、クラスを埋め尽くす。
ああ、なんか確かに、それはちょっとまあ、ちょっと嫌なところもありますね。
ていう状況になってるんですよ。 うーん。で、私たち市民としての感情は、あの、他の市が行っているレクえっと、レクですねレクレーションっていうのは、例えばいろんなスポーツですね、サッカーとか、野球とか、あとゴルフとかもあるんですけど、それは、あのプログラムが開始すると、最初の10日間は、え、市民だけが登録できる。ではい。市民に優先権があって、で、その後に、え、10日後に、あの一般にオープンしますっていう形で、全部の、ね、プログラムは取ってるんですよ。
はい。 はいはい、はい。はい。 うんうん。 はい。 はい。 ああ、まあ、そうですよね。 はい。 うん、うん。 あ、まあ、でも確かに、自分の趣味を優先するってのはすごい理解できますね。
うん。 そうなんですよね。で、テニス、クラうちのテニスクラブは、その形を取っていなくて、で、先週ですね、あの、来年のいちがつから6月までのプログラムがオープンしたんですね。で、オープンすると、みんな一斉にその少ない席を狙って登録するんですよ。
はい。 あ、なるほど。 はい。 はい。 はい。 はい。ああ、やっぱ席の取り合いみたいな感じで、すごい競争みたいな感じなんですね。
そうなんですよ。 うん、ほんとにあの競争率も高くて、で、あの、で結局
はい。 うん、ふん。
いつものいつものメンバーじゃないですけど、市民の方が取れないっていう状況がいっぱいあったらしいんですね。
ああ、なる なんか、ちょっと、それは何ですかね。フェアじゃないというか自分の市のイベントなのに、自分市民が参加できないってのはなんか、ちょっと、なんか不公平な感じがしますね。
うーん。 はい、もうほんとまさにね、今おっしゃっていただいた通りで、それはちょっと違うんじゃないかって、市が、あの、市民の福利厚生のために税金を、ね、出して、あのコートの修理だったり、色々してるのに対して、あの、市民優先っていうのがないプログラムは違うんじゃないかっていうことで、あの、ま、レッスンの後にね、そのテニスクラブを運営するディレクターですね、に、あ、まあ軽い感じでちょっとお話ししたんですよ。で
はい。 うんうん。うーん。 はい。 はい。 うーん。 はい。 はいはい。 はいはい、その民間の企業の方ですよね、その方は。
そうなんです。はい、民間企業のそのディレクターの方にお話ししたらま、その方もあのプロのコーチなんですけど、で、そしたらその方は、「あ、うちはでもビジネスだから、あの、みんなにオープンに広げて、ビジネスを成長させなきゃいけないと思ってるから、その市民優先っていうのは全く考えてない」って言ったんですよ。
はい。 はい。 ああ。 はい。 うーん。 まあ、確かにそれは何ですかね。ま、適当なそこら辺でなんか勝手にやってる、ほんとにビジネスだったら、いま、確かに、はいいですけど、まあ税金をちょっとつぎ込んで、ま、市に助けてもらってるってのを考えると、ま、やっぱり、ま、なんか複雑というか、不公平だなって不満出てしまいますよね。
うん。 そうなんですよね。で、でも私それを言われた時に、あの、確かにビジネスをね、する側としては、この意見も確かにそうだなと思って、ちょっとその場では、あ、そうなんですねって言って、何も反論せず、反論というか、まあ私の意見を、あえてまた言わずに帰ってきたんですよ。
はい、あい。 うーん。 はい。 はいはい、あい。
ね そしたら今度はあの、ね、テニスのキャプテン同士とかのミーティングとかがありまして
はい。
そこでね、やっぱりそれが話題に上がるんですよ。で
ああ、うん、やっぱり。
うちのチームメイトも、あの、クラスを取れなかったし、で、他の市から来てる人たちも、あの、リーグに参加してる、ね、テニスのリーグに参加してる人たちがうちの市に来たりするので、やっぱり、事前に私たちの、ね、どれくらいの、あの、癖があるのかとか、そういうのがもうわかっちゃうわけですよ。
うーん。 は、ああ、なるほ。 はいはい。 ああ、なるほど。なんか情報も、もん
はい、一緒にプレーしてて。
情報を盗まれちゃうみたいな感じなんですね。
そうなんですよ。で、それそういうのがあるから、それはね、懸念されることで、あの、もう1回、あの公式に、手紙という形を書いて、その、み民間の会社のディレクターと、あとは市の、えっとレクレーションのディレクターに、あの抗議文というか、要望書を出そうっていう話になったんですね。
うんうんうん。 はい。 はい。 はい。 はい。 うん。 ああ、ま、確かに市の方に送ってみるのはすごいいい判断かもしれないですね。うまく現場の人に言ってみて、それはあんまり通じなかったってことなので、ま、次はとりあえず話す相手を変えてみててみる
ああ。 うんうん。 うん。 ああ、やっぱやっぱり変えた方がいいと思いますか？
そうですね、ま、やっぱりもう1回ちょっと話して、特になんですかね、ま、その場で反論をしなかったっていうのも多分あるとは思うんですけど、ま、やっぱり相手からは、そこに、そこまで理解を示されなかったってことなので、ま、やっぱりその、確かにあっち側から見ればただ業務委託されているだけで、ま、あっちから見たら多分ただのビジネスでしょうし
うーん。 うんうんうん。 はいはい。
ま、でも、その、市としてはやっぱり市民を満足させたり、ま、市民の税金を使ってるっていう責任が多分伴ってるっていうのは、ま、市の方もある程度は理解しているとは思うので、ま、やっぱり
うーん。 はい。
ま、次は行って効果的なのはやっぱり市の方なのかなとは。まあ
ああ、そっかそっか。やっぱり、なんか私的にはもういっかいなんか手紙で市に言っちゃうとやっぱり大事になるかなと思うんですね。で
はい。 ま、確かにと大事にはなりそうですね。
うん。で、その前にもう1回段階的に、あの、ステップを踏んで、手紙を今度あのディレクターに出す。
うーん。 うーん。 うん、うーん。
で、それでもダメだったらと思ったんですけど、やっぱり同時とかの方がいいんですかね？
はい。 うーん。なんですかね、ま、やっぱり同時っていうかやっぱりその、なんですか、片方だけに送ってしまうと特にそのビジネスをやってる側だけに送ってしまうと
うーん。
ま、やっぱり市からしなんですかね、プレッシャーを掛けるというか、ま、そういうは圧をかけてもらった方が、まあ、ま、なんですかね、やっぱりその、そういう交渉に時間を掛けれるとかだったら、多分、ま、効果はまだマシなんでしょうけど、やっぱり短時間で効果を出したいってなると、ま、とりあえず力がある方にやっぱりなんですかね、お願いというか文句を言うというか、ま、そういうことをした方が早いとは思うので。
はいはい。 うんうん。 うん。 うんうんうんうん。
やっぱり、長期的ななんか解決とかを、長期的にやっぱりこの問題に向き合いたいっていうわけでなくて、もう早く解決したいということだったなら、ま、とりあえず市で話してみるのがすごい早いのかなとは思いますね。
はい。 ああああああああ、そうなんですね。ま、なんかね、私もちょっと今お話聞いていただいて、最初はね、あの、これをもう1回掘り下げてもいいのかなと思ったんですけど、でもやっぱり、ね、税金を投じてやっている
はい。 はい。 うんうん。 うーん。
っていうことは、私たちにも言う権い利があるのかなというか。あの権利ばっかりは主張したくはないんですね。だけど、あの、ね、みんなが楽しくやってる場だし、他の市の人が来ちゃらダメよ、とかもそんなこともなんかもう、言いたくもないんですよ、意地悪みたいな感じで。
はいはい。そうですね。 はい。 うん、まあ、確かにそうですね。なんかちょっと排他的になるのも、ま、なんかちょっと違う感じではありますよね。
うん。 うん。なので、すごくね、ちょっと迷うところがあったんですよ。いや、こんなこと言わなくてもいいんじゃないかなとか。で、それはあの、キャプテン会議でも、あの皆さん、ビジネスをされてる方も結構いらっしゃるので、いや、それはディレクターの言うことは、わもちろん分かるよって。だったら、あの、ね、自分たちで
はい。 はい。 はい。 はい。
連絡を取り合って、あのこの
はい。
プログラム、開いたよ、すぐ取ろうよっていう、そういうね、連絡網的なのを作るのもどうなのかみたいなことを、意見をおっしゃる方もいたんですよ。あの、ディレクターには何も言わないで。でも、でも私もすごく迷うところで、いや、もう1回言った方がいいんじゃないかや、でもそれでも、いや、ビジネスだしなって。彼の言うことはすごく分かるなと思って、ちょっと迷ってたんですけど、あの今やっぱりお話聞いていただいたら、そうですよね、私たちも言っていいなと、あの思いました。
ああ、あ。はいはいはい。 ああ、ええ。 うんうんうんうんうん。 はい。 はい。 うん、あとそうですね、話を先ほど聞いていて思ったんですけど、他のなんかプログラムは、なんかその、自分の市民にを優先させるシステムがあったりするんですよね。
うん。 はい。 はい。 うんうん。 そうなんです。はい。
で、その、テニスだけが今はないっていう形なんですよね。
そうなんです。ホントそうなんです。テニスだけがないんです。
うん、なんか、ちょっとそれってやっぱり、ちょっとすごく、なんか、おかしな状況にはちょっと思えてしまって、まあ、なんですかね、まあ、普通に他のスポーツが全部そういったプログラムがそういった形なら、まあ、テニスもそうあるべきなんじゃないかなとは思って。まあ、多分同じように税金が使われてますし、同じようになんですかね。ま、市からのお願いっていうか、業務委託を受けてやってるのに、なんか他と違う条件でそこだけやってるっていうのは、なんか、他の、なんか、なんですかね、ビジネスをやってるところからしても多分、不公平というか、ま、なん多分おかしいと思われてはいるでしょうし、ま、市民としても、そこはおかしいと多分思うでしょうし。
うんうんうん。 うん。 うーん。 はい。 ああ、そうですね。 うんうん。 はい。 うーん、そうですよね。いや、なんかね、すごく冷静に的確なアドバイスをいただいて、私の頭の中が、あの、すごく整理されて、ああ、こういう方向でやってみようって、おあの、思いました。あのアドバイスいただいて、ありがとうございます。
はい。 はい。 はい。 ああ。 あ、いえいえ、お助けになれば良かったです。
はい。 はい、ではどうもありがとうございました。
ありがとうございました。